Да, разговор завязывается достаточно легко, просто, э, безнапряжно. Но, а если человек там отмораживается, э, ты уже понимаешь, что, ну, он не хочет разговаривать. Вот как-то так. Мгм.
Мгм. Слушай, ну, обычно ты это делаешь, вот, когда ты гуляешь со своей собакой, вот, в основном, как бы, происходят такие вот разговоры там с незнакомцами. Либо ты вообще в м можешь, в принципе, там, и в магазине подойти, где-то там, я не знаю, в торговом центре, в поликлинике.
Да, ага. Конечно конечно, я могу и в магазине, и в поликлинике, и в торговом центре, и с кассиром обсудить товары, обсудить людей, а, и с соседями какими-то, и
Мгм. То есть ты такая любительница поговорить, да?